あの、アドバイスをいただきたいなと思ってることがあるんですけれど。
ええ。
はい。あの、ま、自分ちょっと、30、まあ、半ばに差し掛かりまして
ええ。
はい。で、なんかやっぱその、人生について考えることが、まあちょっと少しずつ増えてきたといいますか。
はい。
はい、で、その、なんかその、今自分何をしたらいいんだろうなとか、結構いろいろ考えたりするんですよね。
ええ。
ええ。で、その、なんか結構何をしたらいいかとか、分からないんですけど、その、いろんな人の話とかチラっと見てると、やっぱそのなんか、死ぬ間際とかに、なんか、ああ、あれをやっとけばよかったみたい、なんか後悔をするっていう話があったりするって聞くんですよ。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
ええ。 ええ。 ああ。分かりました。
はい。ま、ちょっと漠然とはしてますし、なんかほんとに、アイディアをもらえたらなあっていうところではあるんですけれど
え、ちなみに、今、具体的に何かこれやりたいとか、自分の人生はこういう方向に行きたいって計画されていることはあるんですか？
うん。はい。 はい。 うーん、そうですね。ま、例えばですけど、うんと、ま、まだ、あの、結婚とか、あの、してなくて、あの、ちょっと相手もいないんですけど、うんと、ま、なんか子供って持ってみたいなってのは思ったりするんですよ。
ええ。 ええ。 あ、ま、自然な流れですね。
はい。そうですね。ま、とか、あとは、あの、今自分の仕事がリモートワークの仕事になったんです、なやってるんですけど、これも、なんか、その、世界中旅しながらでも仕事あの、できる仕事っていうのをやってみたいと思ってなって。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
ええ。 あ、多分最近、ノマノマド生活って流行ってますよね。
ええ。あ、流行ってますよね。そうそう、なんか、そういうのとかは、とりあえず、なんか、当面パッと思いつきはするんですけど。
ええ。 ええ。
うん、ま、そうですね。で、なんか、他にも例えば、うんと、今はちょっと、やっぱ、思いつかないんですけど。やっぱり、その、なんか、長い目で見た時に、あの、いや、その、30代半ばだったら今これやってた方がいいんだよとか、なんか、きっと、あったりすると思うんですよ。
ええ。 ええ。 はい。
ええ、だから、なんか、そういったのも含めて、なんか、どうしたらいいんだろうというか。ま、そもそも、それって何だろうっていうとこもあるし。ま、今言いましたやりたいこと。ま、それをするために、うーんと、じゃあ、今何をすべきかとか。
ああ。 ええ。
なんか、いろいろですね、はい、漠然とですがはい。
ああ、わかりました。ええ。その、今されてるお仕事は、完全リモートでできるんですか？
うん。 あ、完全にリモートでできます。
じゃあ、海外に行ってもできそうですかね？
そうですね。えっと、できそうです。えっと、なんか、一部ちょっとその、あの、なんか、なんだろう、海外のにからのインターネットのアクセスが制限とかされる可能性とかちょっとあったりするので、なんか、その、完全にどこでもってわけじゃないんですけど。
ええ。 ええ。
基本的には、大丈夫じゃないかなという感じ
ああ、じゃあ、あの、この年でできることってゆったらやっぱり、結婚して家庭を持つと、なかなか、こう、海外で自由に飛び回るって難しいと思うんですよ。
はい。 ええええ。 うん。 あ、そうですよね。
なので、この独身で、ま、今、お付き合いされてる方もいないようであれば、あの、その、海外で仕事をして旅をするって夢を、まず叶えた方がいいかなって思うんですよね。それは、今しかできないと思うんですよ。
はい。 ええ。 はい。 うーん。 ええええ、あの、自分もそれ結構思うんですけど、ただ、えっと、今は、さんじゅうよんなんですね。
ええ。 ええ。
で、それをすると、なんかその、じゃあ、終わってひと段落してから、じゃあ、相手を探すところからってななんか、その時ってもう30後半にとかになってそうで。
ええ。 今、30よ4ですか？
はい。4です。はい。
で、もう30後半ってことは、例えば39の5年間それをやり続けるってことですかね？
うーん、ま、2、2年ぐらいとか、例えば。
2年だったらまださんじゅうろくだから全然若いと思うんですよ。そこからでもお相手って見つかると思いますけどね。
ろく、はい。 あ、本当ですか？なんか、あちょっとまあはい。
ええ、全然さんじゅうだいはまだまだ若いですよ。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
そうですね。例えば女性だったら、こ子供を産むには年齢制限もあるから、女性だったら焦ったりもするんですけど、男性は極端に言ったらごじゅうで結婚しても60歳で結婚しても子供は産めますしあの持てますし。
うーん。はい。 ええ。 ああ、そうか。はい。
だから、結婚の適齢期を考えて海外に行かないというのはもったいないと思うんですよね。
うん。 なるほど。あの、ちょっと伺いたいのが、えっと、多分その何でしょう、生物的な意味合いで言うと大丈夫だと思うんですけど、その、じょお相手として何でしょうかね、その、要は、じゃ例えば40でなんか、本当に子供ってなった時に、じゃ女性の適齢期考えたら、女性って多分なんか30歳ぐらいじゃないですか。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
そうですね、ええ。
だから、じゅっさい差のなんか、恋愛と言いますか、その、あれって、ん、けっ結構、嫌が嫌じゃなかったりしませんかね？女性的に。
そんなことないと思いますよ。あの
あ、ほんとですか？はい。
まだ30代だから、あの、見た目もそんなに今って、30代って昔の30代と比べたら若いですし、それに、やっぱり結婚って、ま、見た目で選ぶ人もいますけど、結局、あの、価値観が近いとか、話してて居心地がいいとか、そういうほうで選ぶほうがいいと思うんですよ。だからそれには別に年の差ってそこまで、お関係ないかなって思うんですよね。
ええ。 ああ。 うん。 ああ。 はい。 うーん。あ、なるほど。なんか、10歳差とかなったら、なんかすごい、いや、実質、恋愛からの対象外なるから、なんか、厳しいかもしれないなあと思って、それでなんか、適齢期を逃すんじゃないかっていう、ちょっとためらいがあったんですけど
ええ、逆に、あの、別に、10離れている人を探さなくても、おんなじさんじゅうだいで探したら、そんなに年齢差ないと思いますし、あの、子供って別に、女性が40代でも産めるので
ま、今のお話で言うとはい。 うん。 うーん。 うーん。 ああ、そうなんですね。
はい。なので、別に30代の女性と結婚しても、40代の女性と結婚しても、子供ってまだ持てるので、そこら辺は焦らなくていいですよね。
うんうん。 はい。 なるほどですね。うんうん。あ、ありがとうございます。まあ、であれば、なんでしょうかね、ととりあえず、今自分がパッと思いつくこと、まあその、ちょっと世界中に行ってみたいとか、あの、まあ、その、子供を持ってみたいとか、まあ、いうところは、まあ世界中行ってみた後に子供を持つっていうことで。うん。ちょっと、うーん、プランが、あの、まあ形になったと言いますか、ま、見えてはきましたね。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
あの、例えば海外に行ってると、そこで出会うパートナーもいると思うんですよね。必ずしも日本に戻ってきてからじゃないといけないというわけじゃなくて、海外にも日本人いっぱいいますし、日本人じゃなくても外人でも、気の合う人と結婚するっていう可能性もあるので。その、旅の途中で出会うってこともあり得ると思うんですよ。
うん。 ああ。 確かに。 うーん。 ああ。 ありえますね。そうですね。
ええ。
ああ、なるほど。
だから、そういう可能性もあるので、必ずしも日本にとどまらないと結婚できないということもないと思うんですよね。
はい。 あ、確かに。両ほ立両方同時進行も全然できるという話ですよね、じゃあ。
まさにその通りだと思います。で、同じ海外に行きたいもの同士だから、価値観も近いと思うんですよね、そういうところで出会う人って。
うんうんうん。 ああ、確かに。
ええ。
ほんとですね。変に日本で探すよリもむしろ、いいみたいな。
ええ。
話にも
そうですね。万万が一、今、日本で出会っちゃって、その人が、海外とかに、無関心な人で、「行ってほしくない」って言ったら、もう、その時点でどっちを選ぶかってなっちゃいますね。海外行くのを取るか、彼女を取って日本に残るかっていう感じで。
うん。うん。 うん。 うん。うん。 うーん。
なので、それよりは海外で出会うひ女性って同じ価値観に近い人だと思うんですよ。
確かに。 うん。いや、言われてみるとそうですね。
ええ。だから、同時進行でいいと思うんですよね。海外旅しつつ、ええ、婚活も同時にやっちゃうっていう感じで。
確かに。 はい。 むしろ同時進行です。はい。うん。 <chuckles> ああ、なるほど。いや、すごい、いいいいアイディアですね、それ。
ええ。 ええ。
ああ、あ、ありがとうございます。ちょっと、その方向性をで、ちょっと進めたいなと思います。
はい。なんか、例えば、先に日本で出会って子育て終わってから、例えば60歳ぐらいになって子育て終わって今から海外行こうと思っても、なんか、足腰が弱ってそれどころじゃないとか。こう、行きたいって思った時に行けない可能性があるので、やっぱり若い体力のあるうちにやりたいことはやっといた方がいいかなって思いますね。
はい。 うーん。 はい。 やあ、そうですよね。 うーん。 確かにな。あの、それで言うと、あの、家庭を持ってから行くタイミングのもう1つとしては、なんか、子供が小学4年生ぐらいの時時とか3、4年生ぐらいって、なんか一番連れて行きやすいかなと思って、そのタイミングとかでもありかなと思ったんですけど。
ええ。 ええ。 ええ。
どどうですかね？
ただ長期では行けなくないですか？小学校休まないといけないとか。で、奥さんが仕事してたら一緒にかいがも、い無理無理じゃないですか？奥さん仕事持ってたら。
あ、そう。だからもう。 はい。 ああ、確かに。 確かにそうですね。そうか。え、はい。
なので、子供持つ前に行きたい国はいっぱい行っといた方がいいかなと思いますね。
うーん。 うーん、なるほど。確かにそうですね。 そっか。いや、あ、子供ぐらいだったら、なんか1年1年ぐらい休ませてもいいのかなとか勝手に思ってたんですけど。
ええ。 ええ。
まあ、奥さんの仕事も、まあ、ありますもんね。
そうですね。さあ、そして、あのお子さん1年休ませたことで、それが果たしていいのか。子供を1年間誰とも友達と接しないとか、そんな生活で果たしていいのかとか、その辺の問題もありますよね。
うーん、はい。 はい。 ああ。 ああ。 そうですね。言われてみると、そうですね。
まあ、赤ちゃんとか1、2歳だったら、まあそこまで友達もいらないと思いますけど、1、2歳の子を連れて旅でに出かけるのは結構きついと思いますよ。
うん。 ああ、うん。それは本当にそうです。 なるほど。ということは、やっぱり結婚前か。それも、含めて。
ええ。 ですね。
なるほど。いや、ありがとうございます。あの、今自分が、パッと思い浮かぶ2点だけでもだいぶ、すごい明確に、これは厳しいんじゃないかとかもちょっと分かったんで。ええ。ちょっと具体的に考えるれるようになったなと思いましたので。あの、ええ。ちょっと、はい。すごいすっきりしました。ありがとうございます。
ええ。 ええ。 あ、はい。 あ、それは良かったです。あの、今しか出来ないことって本当にいろいろあると思うので、後悔しないためにも今やりたいと思った瞬間にやってみてくださいね。
はい。 うん。